Ayun. Ayun nga, sa'min naman, talagang kami din na magkakatulong-tulong din naman kami nun ta's hawak-hawak kami. Dahil ta's tsine-check din namin 'yung isa't isa nun, mamaya nagkulang na pala kami, kasi sobrang dilim na. Tapos ang nakakatawa pa nun, nagkakatakutan pa kami kaya, hindi na namin alam kung ano matatawa ba kami, matatakot ba kami, kasi talagang sobrang tahimik ng ng bundok, eh 'di ba. Hindi mo ala ang tahimik na, sobrang dilim na hindi mo alam kung anong gagawin mo talaga, eh. Akala nga namin dun na kami matutulog nun, eh.
Oo. Mm. Oo. Oo. Kaya nga. Tama.
Ilang ilang minuto almost 1 hour kami naglakad-lakad, kinapa talaga namin na hanggang sa may nakita kaming bahay, tapos pinagkamalan pa nga kami, may iyong nakausap namin, may dala-dala pang itak. Tinanong kung bakit bakit kasi parang naging trespassing kami sa bakuran nila. Mm, kaya ta's sabi na lang namin, "Naliligaw po kami, sa'n po <chuckles> 'yung tamang daan?" Sabi na lang namin.
Mm. Hala! Ah, oo. Oo.
Kayo ba, sa kabila ng hirap, ano 'yung natutunan niyo sa experience na 'yun?
<chuckles> Marami kaming natutu natutunan talaga. Una na diyan 'yung magplano ng maayos. Dapat alamin muna 'yung lugar na pupuntahan, 'yung mga ruta, kung ilang oras 'yung biyahe at 'yung mga posibleng panganib. Sobra, kailangan talaga dapat magplano. Pangalawa, siyempre kailangan i-check natin 'yung panahon. Baka naman mag-travel tayo ta's bumabagyo na pala <chuckles> o may bagyo pala. Kaya kailangan talaga ma malalaman natin na 'yung lagay ng panahon maganda. Siyempre siguro isa na diyan 'yung maghanda ng tamang gamit.
Mm. Oo, lalo kung malayo 'no? Mm. Oo, ayun nga. Mm. Oo, s dapat.
Ang dami kasi naming dala nun, eh. Eh, 2 days lang naman kami, parang akala mo naman talaga mag <chuckles> mag-aano na, eh, pang isang linggo na, eh. Kaya kailangan tamang gamit lang para, hindi rin mahirap bitbitin, hindi rin mahirap i iayos. Kaya dapat konting gamit lang. Sa ano naman, kapag nasa adventure ka na, o nasa lugar ka na mismo, dapat i-observe mo din 'yung paligid mo. Gaya nung sabi mo kanina parang may itak na 'no, kasi nga trespa ma parang trespassing na 'yung nangyari. Sa'min naman, dapat maging alerto kami na sobrang dilim na ng paligid namin dun kasi 2 AM 'yun, eh. Dapat hindi kami aantukin, hindi kami parang wala sa sarili.
Oo, isang linggo, pang isang linggo 'no. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, ta's hindi niyo pa kabisado 'yung lugar 'no.
Oo, lalo na first time namin dun sa Bolinao, dapat
Mm, delikado din talaga.
Sobrang delikado kailangan alerto kami.

Eh, isa pala sa experience namin na hindi namin makakalimutan, kami-kami din 'yung magkakasama na 'yun. <chuckles>
Kalimutan. <chuckles> Parang may malas sa inyo.
Mhm. <chuckles>
Pero ikaw, uulitin mo pa ba 'yung mga ganiyang klaseng adventure?
Kaya dapat Uulitin ko pa din naman 'yung mga gano'n, pero ayun na nga, dahil sa mga pagkakamali na 'yun, siyempre may mga natutunan na tayo do'n. Unang-una 'yung 'yung isa na dapat 'di na kami magpapagabi. Kailangan kasi no'ng time na 'yun, talagang kuwentuhan na kami ng kuwentuhan hanggang sa nag-asikaso na kami m medyo padilim na, eh, ang taas ng inakyat namin, eh, di na naabutan kami.
Mm. Oo. Mm. Oo. Kaya nga.
Ta's 'yung isa naman, 'yung nasunugan kami ng apoy, maganda nun, kalmado lang talaga dapat, kasi hindi mo naman ma expected 'yung mga mangyayari, eh. Kailangan kalma kalmado lang talaga sa lahat ng oras para makapag-isip ka ng maayos kung ano 'yung maging reaksyon mo, tama lahat. Ikaw ba, ano 'yung natutunan mo sa mga pagkakataon ng pag-a-adventure niyo?
<clears throat> Oo. Tama. <clears throat> Mm. Tama. Siguro sa'kin ang dami ko talagang natutunan, eh, ano 'yung experience na 'yun, bad man o hindi, talagang uulitin ko pa rin, eh. Kasi 'yung Bolinao, Pangasingan marami pa siyang puwedeng ipakilala sa'min o ipakita. Kasi marami pang magaga magagandang lugar sa Pangasinan na hindi namin napuntahan. So kahit na hindi gano'n kaganda 'yung experience namin sa travel, sa ex sa transportation, uulitin pa rin namin 'yung Bolinao na 'yon, pupuntahan pa rin namin.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, may lesson pa din naman, eh. Mm.
Oo, gano'n talaga, eh, hindi naman talaga lahat naaayon sa atin, eh.
Oo, kasi hindi naman perfect 'yung adventure mo, eh, nando'n nga 'yun, eh, kaya umakyat ka ng bundok. Oo, ayun nga 'yung parang
Oo, 'yun nga 'yun oo, 'yun nga 'yung masaya do'n, eh.
Ano ang tawag dito, parang formula ng adventure mo 'yun, eh, hanggang hindi naman sa tuktok ka lang dahil siyempre 'yung pag-akyat niyo pa ng bundok 'yun nga 'yung pinaka adventure niyo hanggang hindi lang 'yung adventure pala, 'yung destinasyon, hindi lang 'yung destinasyon, talagang 'yung adventure niyo, 'yung dadaanan niyo papunta sa destinasyon na 'yun.
Oo. Tama. Destinasyon, oo. Hmm. Kumbaga kulang 'yung adventure mo kung wala kang bad experience o 'yung hindi ka kakabahan, hindi ka matataranta. Kasama 'yan, eh. <chuckles>
Oo. Kasama talaga 'yan, oo. Ay ayun 'yung pangkumpleto, eh, pangkumpleto ng ano 'yun, eh, ng memories 'yun, eh. Hindi naman baka 'yung kumbaga may isang may isang tanga talaga sa grupo, 'yung mga gano'n.
Tama. <chuckles>